J'ai un petit souci récurrent, heu heu, dans ma vie, j'ai toujours, heu, peur, heu, d'échouer et heu, cette peur, elle est, heu, paralysante au point, hem, que, heu, ben qu'en fait je me lance jamais. Heu et hem, malheureusement ça ça implique pas le que le profe heu, le côté professionnel, parce que si c'était que ça encore, heu, bon j'ai j'ai un travail avec une certaine stabilité. Heu, le fait d'oser, c'est c'est juste pour avancer, heu, hiérarchiquement, gagner un peu plus d'argent, avoir des promotions, ce genre de choses, mais j'ai pas à me plaindre de ma vie. Le problème, heu, ça vient surtout côté personnel et il y a il y a plein de choses qui me tentent, heu, plein de choses que j'ai envie de faire ou qu'on qu'on aimerait faire parce qu'on est en famille et qu'on a besoin d'évoluer. Mais la peur de l'échec, elle est, heu ouais, c'est ça, c'est vraiment, heu, c'est paralysant en fait.
Mmh. D'accord. Ok. Ouais. Ok. D'accord, oui, bah, je comprends, hein. De toute façon, c'est vrai que c'est une peur qui est quand même assez, heu, commune, mine de rien, de d'avoir peur, bah, d'échouer, heu, quand on entreprend quelque chose. Heu, donc, heu, bon, bah, c'est tout à fait normal et moi je suis désolé que que tu ressentes ça et que ça puisse te bloquer, heu, dans ta vie. C'est vrai que ça peut être un un vrai obstacle. Au au final, heu, voilà, je la question que je voudrais te poser, moi c'est qu'est-ce qui te dérange dans le le fait, heu, d'échouer? Pourquoi en toi ça a des conséquences?
Mmh mh. Bah, en fait il y a, hem, heu, on m'a déjà posé cette question-là par le passé et et et je devais répondre tout bêtement mais c'est l'échec en lui-même. En fait, heu, le fait de d'oser faire quelque chose, heu, sachant qu'en général, ça va me faire sortir fortement de ma zone de confort, ce qui est déjà pas, heu, ce qui est déjà pas évident et de me dire qu'il y a la possibilité que ça conduise à un échec, hem, c'est, heu, au-delà de la peur, heu, c'est de me dire, heu: «Pourquoi j'ai fait cet effort-là, heu, puisque puisqu'au bout il y a il y a un échec?» et du coup, ça me, heu, ça me paralyse dans dans l'élan. Je peux élaborer une stratégie, je peux être, heu, je peux tout préparer, hem, mais au moment du passage à l'acte, va y avoir, heu, va y avoir une une sorte de de de recul instinctif, heu, violent, hein, ça c'est en en fait, c'est ça ça en devient, heu, physique presque.
Ouais. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Ouais, en fait, tu tu tu te protèges, j'ai l'impression, en quelque sorte. Vraiment, tu as pas envie d'avoir cette sensation de ne pas avoir réussi, heu, ce que tu as entrepris, si je comprends bien. Heu, mais alors, pour toi justement, comment tu définirais, en fait, l'échec? C'est que tu arrives pas, heu, à ce que tu avais imaginé?
Oui, il y a il y a ça, quand c'est des, heu, des objectifs clairs et il y a, hem, va va y avoir toute, hem, autant je peux construire en imaginant, heu, voilà, il y a un processus: «Je veux faire quelque chose, comment je le mets en place?» et puis, heu, la réussite derrière. Mais il y a va va y avoir, heu, toute l'imagination du processus inverse, c'est-à-dire, heu, tout ce qui peut mal se passer, comment ça va mal se passer et les conséquences que que ça va que ça va avoir. Et malheureusement, bah, quand quand je rentre dans cette dynamique là, la balance, elle penche et pas du pas du bon côté, en fait.
OK. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, b ouais, mais je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est assez, heu, bah, au final, assez normal de se prémunir du danger. Donc c'est vrai que ça peut être paralysant, hein, mais c'est un peu une, heu, un instinct de protection, mine de rien, donc, heu, à la base, c'est pas pour là pour te faire du mal. C'est juste que peut-être, hem, si su si j voilà, si j'aurais un conseil à te donner, ce serait peut-être d'essayer de voir, mine de rien, ce que l'échec peut t'apporter, en quoi il peut t'aider à te construire, tu vois? Tout ce que ça peut t'apporter. Parce qu'on se dit souvent, mine de rien, qu'en fait, heu, l'échec, ça construit, tu vois? On apprend beaucoup plus avec des échecs, heu, qu'en fait, si la le fle la route est comme un long fleuve tranquille, au final, il y a aucun moment où tu as eu des obstacles à franchir, quoi.
Moui. Mmh, d'accord. Mouais. C'est vrai, mais il y a toujours, hem quand ça ne concerne pas que toi, hem, déjà, bah, par exemple, cer certaines choses demandent un investissement financier et et par définition, quand il y a un échec, bah c c'est une perte pure et sèche, heu, ce qui est ce qui est vu le contexte actuel, c enfin, c'est pas toujours génial. Et puis après, il y a il y a le le le regard des autres. Pas tellement, hem, tu sais, des personnes inconnues, des des connaissances, heu heu, des gens avec qui tu peux faire des des affaires, mais c'est ça va être, heu, le regard de ma femme, le le regard de mes parents, le regard de mes enfants. Hem, tu as tu as pas env tu as pas envie d'échouer pour eux. Hem, c'est, heu, voilà, ça ça typiquement, voilà, ce ce genre de pensées, heu, alors je sais que c'est les pensées limitantes, hein. Heu, j'ai j'ai étudié un petit peu le le le concept, heu, mais c'est, heu, aller au-delà de ces de ces pensées limitantes. Hem, j'ai pas de processus, j'ai pas de, mmh, hem, j'ai pas vu comment y arriver par moi-même, hem, parce que l'assistanat, c'est, heu, c'est sympathique, mais au q au quotidien, faut bien faire les choses. On peut pas toujours, heu, être dans une dynamique où, heu, tu es en haut de la falaise, tu oses pas sauter, puis il y a quelqu'un qui te pousse. Na au bout d au bout d'un moment, faut s'élancer soi-même et c'est et c'est ça qui, heu, en fait, heu, les heu, si je reprends la métaphore, mes pieds veulent pas bouger, quoi.
Mouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Bien sûr, ouais. Oui! Non, c'est sûr. Mmh. Ouais, non, mais je je comprends bien le le problème. Mais c'est vrai que, déjà, tu m'as parlé de tes enfants, qu'est-ce qu'ils penseraient en cas d'échec. Mais est-ce que, toi, justement, tu aurais envie que tes enfants n'essayent pas, pas peur par peur d'échouer? Tu vois? Justement, ça serait pas un exemple à à donner, en quelque sorte, le fait de, bah, d'essayer des choses, justement? Bon alors pas de façon imprudente, hein. C'est vrai que de toujou planifier, ça, ça peut être très utile, mine de rien, pour jauger un peu les échecs, à quel point ça peut être, heu mais après tu m'as dit que tu le faisais ça, mine de rien. Mais ceci dit, heu, est-ce que toi, tu p tu préfèrerais donner l'exemple, heu, de, justement, ne pas essayer des choses pour pas se mettre en danger? Ou mine de rien, tu considères que le fait d'essayer, heu, enfin, voilà d'essayer de de faire des choses quitte à ce que ça ne marche pas, c'est quelque chose de positif?
Mmh mh. Bah, en f en fait, d'un d'un d'un côté, heu, j'ai envie de montrer l'exemple à mes enfants, heu, ça, c'est clair, parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils, heu, qu'ils ressentent la même chose que moi, heu, vis vis-à-vis de de l'échec et et d'un autre côté ...il y a il y a encore cette balance qui me dit: «Ouais, mmh, d'un côté, tu peux avoir un gain potentiel, qui peut être énorme. Mais d'un autre côté, si tu te foires, heu heu, quand tu es quand tu es parents, enfin, quand tu es enfant et que tu essayes et que tu foires, tes parents sont sont sont derrière pour te rattraper, c'est leur rôle, heu, c'est ce qu'on fait, on le fait et on le fait avec amour. Quand tu es adulte, heu et que tu échoues, il y a personne pour te rattraper». C'est c'est plus le rôle de tes parents, heu, qui, heu, arrivés à un certain âge, bah, ils ont ils ont fait leur taf, tu vois? Hem, ils sont rentrés dans une don dans une autre dynamique, où c'est des grands-parents, donc ils sont cette dynamique-là et heu, il y a il y a il y a ce filet qui est qui est plus là, en fait.
Ouais. Mmh. Ouais. D'accord, ouais. Mmh. Bien sûr, ouais. Mmh. Bien sûr, ouais. D'accord. Mais heu, ça, c'est vrai, ouais.
C'est peut-être bien un jouet sans filet.
Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est c'est très ça fait peur, hein, tout simplement, hein. C'est vrai que, de de fait, de pas avoir de sécurité. Après, c'est possible dans là, ça dépend vraiment ce que tu essayes, il y a vraiment des des risques qui peuvent être plus calculés. Il peut y avoir des sécurités mises en place, que ce soit financier, enfin, vraiment des un peu des choses, heu, dans certains projets qui sont mais après, c'est des projets qui sont très importants, qui changeraient beaucoup ta vie, alors que j'ai l'impression que ton problème, il est quand même plus global. C'est que de façon générale, tu as du mal à essayer de sortir un peu de ta zone de confort, de tenter des choses nouvelles. Donc ça, ça serait peut-être un conseil que je pourrais te donner, ça serait d'essayer pour, heu, de tenter, voilà, de nouvelles choses, hem, pour des choses qui n'ont pas beaucoup de conséquences, qui n'auraient pas forcément de conséquences négatives. Peut-être essayer, tu vois, un nouveau loisir ou une nouvelle activité, heu, qui n'est pas très engageante, au final, où le le risque de l'échec ne serait pas, heu, tu vois, trop important et ce qui pourrait te passer permettre de passer au-delà de, heu, en gros, cette peur, heu, d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que si tu engranges des petites victoires, justement, comme ça, peut-être que derrière, tu te sentiras plus en confiance pour, heu, tester un truc un peu plus important, quoi.
Mmh, d'accord. Mmh mh. Mouais. Tout à fait, ouais. Mouais, le le le principe des petites victoires, c'est, heu, ouais, je te je je trouve ça assez, heu, assez intéressant, heu, surtout si je peux choisir des choses qui sont pas forcément, heu, qui ont pas forcément un gros impact, ou ou si, heu, s'il y a il y a un échec, ç ça n'a pas de conséquences dramatiques, heu, commencer par des petites choses et puis s'orienter heu
Ouais.
s'orienter petit à petit, engranger, en fait, de la confiance en soi, quelque part.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est vraiment avoir des petits succès sur des au moins que tu as essayé, tu vois, mine de rien et puis aussi, c'est peut-être normaliser un petit peu que des fois, ça fonctionne pas. Parce que si tu fais face à quelques échecs comme ça sur des choses que tu as essayé et qu'au final, bon, bah, ça a pas trop de conséquences, heu, que même, mine de rien, des fois, tu peux échouer, heu, pendant un temps et derrière, heu, tu peux réussir. C'est pas parce que tu as connu un 1er échec, heu, sur une activité que tu as essayé même en général quand tu apprends, par exemple, je sais pas, un nouveau passe-temps, beh, tu peux, heu, échouer sur plein d'aspects du passe-temps et au fur et à mesure, heu, tu vas te perfectionner et tu vas arriver à un bon résultat. C'est vrai qu'il y a il y a personne, heu, qui arrive, heu, du 1er coup à un résultat parfait, heu, sans connaître, heu, bah, des embûches un peu sur le chemin, quoi.
Mouais, ouais, tout à fait, ouais. Mouais. C'est c'est vrai que peut-être parce que, pendant toutes ces années, heu, en fait heu, je quand je devais faire quelque chose, c'était v vraiment que j'étais obligé, donc c'était forcément des choses avec une importance, heu
Ouais, hein.
heu, enfin, quelque chose de vraiment important. En fait, j'étais dos au mur, donc heu, les la la peur, elle était, heu heu, c'était ouais, c'était ouais, c'était c'ét ouais, c'était vraiment, heu, au-delà du rationnel, c'était, heu heu, paralysant, terrifiant, enfin les, heu, les adjectifs, i ils manquent pas. Alors qu'en fait, si, heu, si j'avais au quotidien, heu, fait des petites choses, hem, j'aurais déjà moins peur de me retrouver dos au mur et peut-être moins peur de, ben, de de de rater, quoi.
Ouais. Viscéral, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr. En fait, s je pense qu'une fois que tu as connu quelques petits échecs comme ça et que tu as su t'en relever, mine de rien, ça te permet quand même de prendre pas mal de recul et de gagner en confiance sur ta capacité d'adaptation, heu, bah, mine de rien de pouvoir trouver des solutions. Parce que même des fois, tu vas faire face à un échec et ensuite tu vas trouver des solutions qui vont te permettre de tourner les choses d'une autre façon et en général même si, bon, bah, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a toujours quelque chose à en retirer, quoi. Vraiment, heu, c'est ceux qui ont connu en fait, ceux qui grandissent le plus, c'est ceux qui ont connu le le plus d'échecs, finalement. Alors après, il y a des échecs qui sont vraiment, heu, vraiment trop importants, c'est vrai, mais, heu, j'ai l'impression que ça, tu sais le calculer, quand même, le risque, donc, heu et justement, cibler vraiment des choses où, heu, finalement, tu peux essayer sans que ça ne de t'engage trop, heu, ça, ça serait, voilà, je pense un peu la chose que tu pourrais mettre en place pour que, en tout cas, mine de rien, tu te sentes, heu, plus fier de toi et que tu parviennes à, heu, à à à, voilà, déjouer un petit peu ce sentiment de paralysie quand tu veux essayer un truc qui te sort de ta zone de confort, quoi.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais. D'accord. Bah écoute, heu, heu, très honnêtement, je te remercie beaucoup pour ces conseils, ça m'a donné une perspective, heu, totalement, heu, totalement différente de ce que je pouvais, heu, je pouvais avoir jusque-là. Je vais essayer de mettre, heu, ça en place, heu, voilà, le système de des des petites choses, heu, sans importance qui, bah, en cas de victoire, apportent quelque chose et puis en cas de défaite, bah, c'est pas grave, il y a pas il y a pas de conséquences, pour engranger un maximum de confiance.
Mmh. Ben, je t'en prie, hein.